أيوه بالضبط كده يعني، أدوّر على حاجة بتريّحني وال وألبسها أحس إن أنا واثق في نَفْسي، وما يهمنيش بقى يعني الناس تقُول كذا أومش كذا، يعني رأي الناس مش مش بالضرورة بيهمني أوي يعني، لإن أنا الحمد لله يعني باختار اللي يناسبني، وفي الغالب بيكون ماشي معايا يعني ومع سِنّي و آه.
إمم. آه. حلو أوي. طَب قُل لي وأنت بتختار بقى لِبس جديد يعني هل في خطوات معيّنة بتعملها؟ بتختار طقم على بعضه مثلًا؟ أو بتشارك مين في القرار ده، هل بتاخد حَد معاك مثلًا؟
أيوه.